Ach, schade. Also, ich weiß nicht, ich habe das halt ich habe es danach auch nie wiedergesehen, ne? Also das das wa deswegen sage ich ja, das war wirklich so 'ne Kindheitserinnerung und
Mhm.
ich weiß nicht, das ist so so schade irgendwie.
E e Gab's dann nur bei dir in der Ecke das Eis oder hattest du's auch noch mal w weiter weg irgendwie woanders gesehen oder
Ne, ne, das ga deswegen sage ich ja, das gab's nur bei uns wirklich.
Okay.
Also ich se ich k habe auch grad, äh, ges geschaut, aber, ne, also Schmetterling ist keine klassische Eissorte, sondern kann sich auf verschiedene Dinge beziehen.
Okay. Gibt es diese Eisspiele denn noch? Könntest du da nachfragen eventuell?
Und dann halt Schmetterlingstraum Eistorte. Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist, ähm Das d ich glaube, das gab's gar also, ich weiß auch gar nicht, wer das angeboten hat, diesen Eisdienst. Aber ich es stimmt, das also, es gibt das nicht, leider. Aber es war so es war so alle es war so Eis und dann wirklich alle möglichen Farben miteinander vermischt. Und das hat so wie hat das geschmeckt?
Okay. Bei mir gab's früher wirklich nichts. <chuckles> Ich stelle mir gerade irgendwie vor, d die ganzen Reste von Eis wurde einfach zusammengewurschtelt und dann dann einen schön ein schöner Name gegeben. Es ist Schmetterlingseis. Ja. <laughs>
Nein, nein, ne, ne, das war <chuckles> Nein, nein, d also das waren schon bestimmte Farben. Es war blau, es war rot, es war Vanille. Also, es war so ich weiß nicht, und es schmeckt halt so ich weiß ich kann's nicht beschreiben. Also, es ist wirklich ich finde, Geschmäcker zu beschreiben ist generell schwierig, aber es ist genau das Gleiche wie mit dem Himmelblau. Ich muss das echt mal testen. Also wirklich, ich ich nehme mir das jetzt fest vor.
Mhm. Ja, du musst dann heute doch noch mal musst du doch noch mal 2,50 € mehr einpacken. <laughs> Ach so, okay.
Ne, ne, das ist äh, heute gehe ich zu 'ner anderen Eisdiele, da gibt's das nicht, ähm, weil die andere Ei also das mit Himmelblau ist ja da, wo meine Eltern wohnen, und da bin ich ja leider nicht mehr, da zumindest. Also, was heißt leider? Zum Glück bin ich da nicht mehr.
Ach so. Okay, also
Aber
dauert's noch ein bisschen mit der Aufklärung über das
Ja, aber ich halte dich auf'm Laufenden. Also, wenn ich das mache, dann
Ja, ne?
Äh, ja, ich glaube, ich mache das Montag eventuell. Ne, Montag ist meine Schwester nicht da. Ich muss das mit meiner Schwester zusammen machen, ja. Und dann
Oh. Okay. Okay. Ja, ich ich kann warten, aber du musst mir versprechen, dass du mich aufklärst.